もう、あえてあれじゃないですか、こう、周りが遅れてるんだっていう、もうスタンスでいるっていう、私が最先端で、これから <laughs>
あの、なんかさんじゅうねんぐらいこう先に来てるのよみたいなことはあの冗談では言ったことありますけれども、うーん、うん、さんじゅうねん経っても追いつける気はしないとか言われたので
<laughs> まだ。<laughs> まだみんなモノトーンとか着てるんだみたいなぐらいのね。<laughs>
そうそうそう。いや、でも、私もそういうのを見て、雑誌の特集とか、それから友達がこう着回しているのを見て、ああ、おしゃれだなと思うことはあるんですよ。うん、ただ自分がやりたいなとは思わないだけなので。
うんうんうんうん。 ああ、なるほど。ま、似合う似合わないとかもありますもんね。なんかこう、うーん、デニムいいなと思っても、ちょっと自分には似合わないなとか、ん、細身のパンツいいなと思っても、ちょっと自分が履くと、ん、なんかちょっと違うなみたいな。<chuckles> うーん。
うん。 そうですね。 うんうん、うーん。 ああ、そうそうそうそう、特にね、ああいうの罠がありますよね。全然細く見えると細く見えないじゃん、もともと太いからしょうがないけどさあ、とか思いながら。
<laughs> なんかグリーンって一言で言っても、なんかいろんなグリーンがあるじゃないですか。こう、すごい濃い深緑みたいなのから、黄緑みたいなものまで。
あ、はい、言われます。あの自衛隊のですね、カーキーグリーンは嫌いなんですよね、あんまり好きじゃない。
ああ、なるほど。
だからグリーンが好きだっていうと、よく「自衛隊好きでしょ」とか言われるんですけど、あれはカーキ、あれはグリーンじゃないのでみたいな。<chuckles>
<laughs> もうちょっと、つまり、ビビビットな明るいというか、はっきりした彩度が強めのグリーンが好きなんですね。
あ、そうですね。はい。 果物でいうと、キキウイとかああいうののグリーンが好きですね。うん。
あ、なるほど。そのグリーンの中でもいいろんなグリーンのアイテムを持ってらっしゃるんですか？
そうね、濃淡ありあり まとめていろいろデザインもありますので、だから何だろうな、あの服を買う時に、グリーンのもものがないと、いくらデザインがいいものがあってもやめちゃうんですよね。だからそういうのを直していかなきゃなんないんだろうなとは思ってはいるんですけど
うん。 うん。 うんうんうん。 ああ、いや、な直す必要ないですよ。そんな、なんか、むしろかっこいいと思っちゃいましたけど。うーん。
ああそうですか。なんかどうやったらこれ直すんだろうってずっと思ってるので。